Вот эти 3 часа, ко которые он с ребенком, он прям, э, жутко устает. Хотя ребенку там уже скоро 5 лет. Ну, как бы уже и уже не то э да, уже интересно с ним, уже не то же самое, что было, когда вот, когда было ему, был год, он вообще один не мог находиться. То есть каждую минуту его надо было развлекать этими машинками, я реально сходила с ума. А сейчас он может сам порисовать, он может сам что-то там по пока ну, вот это лего, да, у сделать.
Уже смышлененький такой, да? <chuckles> Ну конечно, взрослеет, становится более такой, а, сам по себе.
Да, то есть, сейчас там это ц В 15 раз легче, и то и он устает сильно, понимаешь?
Конечно, ты не давала ему 3 года этим заниматься, всё на себя забрала. Он теперь это
Мгм. Я хотела Нет, но он думал, когда он ходит на работу, это же намного тяжелее, чем вот ты просто дома сидишь.
новую профессию осваивает потихонечку.
А я ему говорила: "Я я я всю жизнь работала, и я ты мне не рассказывай вот это, я знаю, что такое работать, и знаю, что вот я, ну, и мне есть с чем сравнить". То и то. Я побывала и и так, и так. Поэтому
Ну, у тя есть какой-то, э, вот я не знаю, вот план? Н как как быть с этим? Тебе ж, наверно, хочется, чтобы он, ну, понял тебя?
И я ему Вот это, а вот понимаешь, у меня вот сейчас какая-то дилемма. Я вроде бы хочу карьеру, но с с другой стороны, я понимаю, что я всё меньше и меньше времени провожу с ребенком. И вот у меня какое-то чувство вины появляется. Может, потому что эк ну, вот с другой стороны, я же смотрю: миллионы женщин, которые имеют детей, они же работают, и всё нормально там- дети в саду, в школе, а потом они вырастают. И наоборот, дети хотят же видеть какую-то реализованную мать, а не, э, там домохозяйку в принципе.
Да, это грустно, конечно. Даже не знаю, слушай. Может быть, они просто хотят видеть мать?
И вот, ну, меня У меня дилемма.